Ah, então, eu queria compartilhar com você e saber da sua opinião sobre sobre morar com com gente, no caso, não só o marido, mas enfim, a família e os filhos, que têm os hábitos alimentares completamente diferentes, que é o meu caso aqui. Eh, eu sou uma pessoa que tento manter, assim, muitos vegetais no meu prato, muita fibra, comer carnes magras e o meu marido, desde sempre, é aquele cara da carne, do bife, da da comida bege, do arroz, da batata, do do feijão, ele come feijão. E aí a gente tem um filho de 10 anos e essa história de: "Ah, o filho vai seguir o exemplo". Como ele tem os 2 exemplos, ele decidiu seguir o exemplo do pai. <chuckles> Então sério
Uhum. Uhum. Uhum. Sério? <chuckles> Sonho tendencioso. <chuckles> Tá bom.
É é uma frustração pra mim, porque eu adoraria que ele se fosse o menino do brócolis, da chicória, mas não é o caso. <chuckles>
Né. Mas ele não come nada ou ele só não é tão fã, assim, como é que é? Ele não come nada.
Então, ele sempre ele sempre teve muitas restrições alimentares, principalmente pra legumes e verduras, mas eu sou do tipo persistente. Então, hoje ele ainda tem um repe repertório um pouquinho melhor que o do meu marido, eh, mas longe do ideal, sabe, assim. Eh, o que eu faço, é: eu escondo vegetais na comida deles. Então, eu vou fazer uma carne moída é, eu eu bato lá um uma abobrinha junto com cenoura, junto com espinafre, ponho tudo no tempero, com arroz, com <clicks tongue> cebola e alho, e exato, que aí a carne tem um pouco um sabor um pouco mais forte. E aí, ca essa carne eu uso pra fazer base, por exemplo, de molho à bolonhesa, só que esse aí de molho de tomate, e ele eles comem os os legumes escondidos.
É. Uhum. Ótimo. Ah, entendi. Que aí eles não percebem. Aham. Hum.
Mas ele tem seguido muito oi, ele tem se ele ele tem seguido muito o caminho do meu marido no sentido de gostar da carne, do hambúrguer, da batata frita. E me deixa maluca. E e aqui em casa tem vez que s s é, são 3 comidas diferentes, são 3 pratos diferentes, o meu, o do meu marido e o dele.
Hum. Mas não Oi? Desculpa, não te ouvi.
É uma loucura.
Entendi. E e vocês almoçam, assim, têm o hábito de se alimentar todos juntos, apesar disso, todo mundo junto, como é que funciona isso, na rotina de vocês, assim, né, ou faz cada um para o seu lado?
Sim, e É. Não, a gente a gente criou esse hábito desde sempre de fazer as refeições na mesa. Não não não tem dessa de comer na no sofá aí assim, não que seja super saudável, mas como meu meu filho ele se distrai muito e enfim, eh, a gente é um é um mau hábito, mas a gente colocou uma televisãozinha na cozinha, só que a gente não deixa ele usar toda a refeição. Então, tem aquela refeição que a gente reserva, assim, pra conversar, pra se conectar e ter aquelas refeições que, assim, ele se distrai um pouco mais e ele gosta de assistir vídeos de ele ele tem 10 anos e desde os 8 anos, eu acho, 7, 8 anos, ele se interessou por esses YouTubers que cozinham. Então, ele gosta de assistir, eh, são vídeos de receitas de YouTubers cozinhando enquanto ele come.
Uhum. Uhum. Uhum. Olha!
E ele é, é bacana. É, tem um monte de dicas de receitas. Hum.
Ah, mas que legal. Olha, tu sabe de uma coisa, tu sabe, eu tava pensando agora aqui, tu tem uma porta de entrada aí com teu filho sobre isso, heim.
Sim. Sim, e me ajuda imenso, porque já teve várias coisas que ele quis experimentar, porque ele viu um YouTuber fazendo. Então, eu eu meio que deixo e ele fala que só s gosta de assistir os vídeos do You dos YouTubers cozinhando enquanto ele come, pra não dar fome nele. <chuckles> O que faz sentido, né? <chuckles>
Olha aí. Uhum. Querido. Mas ele é inteligente, né, mas assim, o que eu pensei que de repente estimular ele a fazer exatamente as receitas, puxando para o natural, né, usando mais legumes, daqui um pouco tu vai vamo fazer Youtube, daqui um pouco tu convida ele, sabe.
Sim. É. Sim. É, que não, mas só pra você ter uma ideia, esses dias, faz um faz uns 2, 3 dias atrás, ele viu esse YouTuber fazendo um ratatouille, aquele prato do filme
Hum, que delicia. Aham, isso, só legumes, né.
e me fez comprar é e só legumes, super bom. Falei: "Vamo lá". Me fez comprar todos os ingredientes. Tive que dirigir pra longe pra pegar a a a berinjela japonesa, que é mais fininha, e compra o squash, que é amarelo, e não sei o quê, comprei tudo bonitinho, fomos pra cozinha eu e ele e fizemos. E ele ele é tão sensível assim a é é principalmente pra textura, ele experimentou, eu acho eu achei que ele nem ia experimentar, porque é muito são muitos vegetais. Ele experimentou, só que na hora que ele põe na boca, aquilo quer voltar, sabe? <chuckles> Aí ele cuspiu tudo no guardanapo. <chuckles>
Uhum. E? Uhum. É. Hum. Ah, meu Deus! E e tu já experimentou propor aí eu vou viajar, tá, aqui contigo. Hã, passar no liquidificador, virar creme, porque o creme, depois que eu descobri os cremes na minha vida, vou ser honesta, muda tudo. Eu olho pra uma sopa de legumes, eu não tenho vontade de comer, mas olha para um creme e prova. Aí fecha os olhos, faz uma brincadeira: "Prova o que que é isso aqui, o que que tem aqui dentro". Gente, eu acho que tu tem um leque de oportunidades com ele aí, hein?
Ah. Sim, aham. Aham. De comer. Sim. Sim, é, eu já fiz mais. Agora que você tá falando, eu já fiz mais, principalmente quando a gente morou em Portugal, porque lá a a entrada da comida é sempre uma sopa, né. Uma sopa de legumes e muitas vezes ela é batida. Então, durante algum tempo, eu fiz isso com ele, fazer uma sopinha de legumes, mas eu fui parando. Agora que você tá falando, é uma boa ideia, uma excelente ideia voltar a fazer uma sopa creme, bater fruta, enfim, pra pra colocar no sim.
Uhum. Sim. Uhum. Isso, vai para o creme, que aí ele vai vai que nem tu fez na carne, né? Vai assimilando o sabor. E não quer dizer que ele vai gostar de comer o legume lá, né? Berinjela aos pedacinhos. Não, não, não. Mas o creme, nossa, esse b esse ratatouille que vocês fizeram poderia ter virado um creme maravilhoso.
Sim. Sim. Um creme. É, ele eles bat a receita, assim, é: você tem que meio que é que eu comprei pron pronto uma, eh, 1 pimentão roasted, assim, eh, só pra tirar a casca, tal. E tem umas conservas, então eu comprei pronto. E aí aquilo você bate e ficou, tipo, e aí mas bati com um molho de 1- 1 lata de massa de tomate. Ficou um molho com sabor diferente por causa do do pimentão. E ele gostou, ele gostou desse creme. O que ele não gostou foi de masti da textura do do legume.
É. Sim. Uhum. Ó. Hum. É, olha, mas eu até entendo ele, faz parte, ele não gosta. E, outra coisa, talvez tu trazendo esse creme todo dia ou 2, 3 vezes por semana, porque o importante é comer os legumes, né, para o teu marido também.
Sim. Sim. Ó, ali a a a briga é muito mais embaixo, <chuckles> porque porque é assim, com ah, se criança é ainda mais flexível do que adulto. Adulto e e e, assim, ele fez uma cirurgia an eh, semana passada, que foi exatamente por não consumir tantas fibras, você entendeu? E aí ficou com problema sério de saúde e, ainda assim, é uma uma guerra, assim. Ah, agora ele tá tomando fibras não ainda, porque tá se recuperando, mas fibras em cápsulas: "Ah, porque o médico falou que isso aqui é só o que eu preciso, é o que vai resolver meu problema". E e, assim, não não vai, não vai. O o Luca, o meu meu filho eu consegui, por exemplo, fazer ele comer um brócolis molhadinho no azeite com sal, tal, come as folhinhas. Meu marido não põe um brócolis na boca de jeito nenhum, mesmo indo parar no hospital, sabe? <chuckles>
<laughs> Hã? Ah, entendi. Uhum. Aí o eu eu sei. Eu sei, e complicado o ser humano, depois que fica tem mais idade, eu concordo contigo. É, a a não é nem tolerância, né, é a não tolerância, não quer mudar, porque não acredita. Aí o médico falou que tem umas pílulas que resolvem, ele vai acreditar no médico, até porque é conveniente, né. É mais fácil. Mas é um assunto interessante, alimentação, sabia? E eu achei legal que tu tá preocupada, então, já que o marido é caso vencido ou quase vencido, né? A luta não, né eu acho bom investir no filho mesmo. Acho bom investir sua energia nessa parte, porque talvez ele, teu marido, vendo o filho comer algo, acabe ele mesmo, tipo, baixando a guarda, sabe, não sei.
Hã. Si é. É. Sim, é o mais fácil. Sim. Sim. É. É, sim. Não vai. Claro. Acab A gente tenta, a gen o meu o meu filho oferece: "Papai, vem experimentar isso aqui". <chuckles> E às vezes ele faz meio a contragosto pra dar o exemplo também, porque eu só olho com aquela cara fuzilando ele, do tipo: "Vai vai comer, que você tem que dar o exemplo para o seu filho". <chuckles> E ele me ele assim, vou ser vou ser justa, vou ser honesta, ele melhorou bastante depois do problema de saúde que ele teve, mas tá longe, mas muito longe do ideal. É, muito longe.
É verdade, olha. Gente, ia ser o ideal. Ah, mas, olha, eu vou te falar, eu já fiquei imaginando tu e o teu filho fazendo aqui vídeos e colocando na internet.
É, <chuckles> eu acho que ele ia gostar dessa.
Bem diferente se ele curte, ia ser bem legal, sabia. Mesmo que seja simples, não precisa ter nada mas como comer legumes de forma diferente, como trazer a saúde para o prato, sabe, assim
Sim. Sim. É, e ele
por que você não pensa nisso, né?
Sim, e e o você falou do creme eu lembrei, porque, por exemplo, ele começou a não querer comer feijão, por causa do grão, né, e a gente que é brasileiro não imagina, a base da alimentação pra gente, comida saudável é arroz com feijão, né, e e já tem uns anos que eu comecei a bater o feijão pra ele, é um creme de feijão, mas come o feijão, como assim vai parar de comer o feijão? De jeito nenhum. <chuckles>
Uhum. Ele é, né, ótima, é, e aí Gente é, ele é difícil nesse aspecto com relação aos grãos, mas, eh eh, deve ser a te a como tu falou, a textura, não sei, não sei é.
É. Sim, é. A textura, é, a ele ele reclama da casquinha do feijão, assim, na boca, sabe, é aquele tem aquela sensibilidade na língua dele e eu eu pra mim fre
Que coisa, né. E tem pessoas bem sensíveis, né, não é frescura, não, tem gente que tem <chuckles> mesmo, porque você vê: ele tem, tem gente que tem.
Se eu eu chamo de frescura porque eu fui acostumada a comer de tudo sem reclamar, então, pra mim mas eu sei, eu sei que é é complicado. Quando ele quer pôr pra fora, assim, ele faz mesmo que vai vomitar, sabe. Eu vejo que não é frescura, que é uma coisa mais forte, mais mais complicada.
É. É. Sim. Pode, é. Mas, ó, acho, assim, tem que ser, a gente tem que ser realista, ninguém é igual a ninguém, né, a realidade dele é outra, tem sensibilidade, e no que tu pode ajudar como mãe, ainda mais que tu é uma pessoa ligada, hã, preocupada, sabe da importância dessa alimentação, acho que tu indo talvez para caldo é a melhor coisa, já tá no caldo do feijão mesmo, né.
Sim. Sim. É. Sim. Sim. Não, e é uma coisa que eu consegui fazer ele gostar, que eu nunca consegui fazer meu marido gostar, porque meu f marido não come peixe cru e eu eu a minha comida favorita é sushi. E eu consegui vencer essa batalha, consegui fazer meu filho comer sushi e hoje é uma das com comidas dele favoritas.
Uhum.
E f e foi na insistência, sabe, no tempo, eh, quando a gente eu num assim, tô eu tô há quase 20 anos com meu marido, sempre quando a gente f primeiro que já já p o restaurante japonês não era nunca a opção dele, porque a preferência é minha, não dele. E, hoje, quando a gente vai, ele pede lá o yakisoba dele e outros pratos, e eu consigo comer o rodízio de sushi com o meu filho.
Olha só, então. É. Hã. Aham. Olha, que legal. É, nem tudo tá perdido. Eu tô vendo aí que tu tem com teu filho, tu tem janelas e portas abertas aí pra construir um um menu diferenciado. Que legal! Muito bom.
Sim. Sim. É, é na base da persistência, da paciência e do tempo, né.
É. É, e não pode desistir, né. É saúde em vo em jogo, né. Muito legal, muito bacana tua história aí. Muito boa.
Sim, sem dúvida. Sem dúvida, é. Ah, obrigada. E brigada pelas dicas também, eu vou tentar os cremes aqui, vou voltar a tentar uma sopa creme, as os cremes aqui com ele, acho que vai dar certo.
Ah, acredito sim que vai, tá bom? Ok, então. Obrigada
<chuckles> Obrigada.